É, porque aí: "Como assim, você não vai comer?" Mas aí as pessoas sabiam antes ou não; era na surpresa, assim?
É. Às vezes eu avisava, né. Eu acho que a maioria delas sabiam. E, quando não, eu falava: "Olha, eu não como arroz e feijão e tal não tem problema eu como o que tiver". E aí, eu comia, ali, se se eu tivesse fome, em casa, né, eu eu comia mais, mas
Hã. Entendi. Já ia preparada. <laughs> Sim, sim.
É, mas eu tinha que me preparar para o a constante pergunta do: "Porquê? Mas por que? Né, mas você já experimentou de outra maneira? Mas você já experimentou o caldinho do feijão, você"
Pois é então. <giggles>
<chuckles> Você não tem ideia de quantas perguntas sobre o arroz e feijão.
E não, não tinha jeito. <laughs> Nossa, é a primeira vez que eu ouço alguém falar isso, assim. Eu eu nunca conheci um brasileiro que não gostasse de arroz e feij nunca mesmo. <chuckles> Que curioso. Pois é. Olha.
Pois é. Hoje em aqui está. Olha eu aí, quebrando os padrões.
E você E falando do feijão mais especificamente tem variações no Brasil, né. Tem estados que comem o feijão preto, o feijão carioca, que na verdade é o feijão o o pessoal em São Paulo come, eh, e de que região que você é?
Uhum. Uhum. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu normalmente a minha mãe fazia o preto ou o vermelho.
Ah, tá! E o carioca não? O que o que come em São Paulo.
Não, não. Que é um pouco mais claro, né?
E é mas aí você tem É. Mas você tentou experimentar? Aí, eu já vou te perguntar, fazer aquela pergunta chata <chuckles> que todo mundo te fez. E aí você experimentou outras variedades?
Nossa. <laughs> Não. Eu não experimente É tipo assim, eu não quero experimentar. E aqui também, hã, eu vivo na Espanha, né, eles têm um pouco, assim, do do verde, um tipo de feijão verde, uma coisa assim, meio que parece um pouco ervilha e tal. Ai, não, nem me fale. Se falar que é frijoles, se falar que é feijão já fico desesperada.
Feijão. Ai, olha só, muito curioso isso. <laughs> Que interessante na verdade. E aí Mas mas aí tudo bem, aí passou a fase da infância, aí você falou que na na fase adulta aí você não tinha não tinha isso por causa da geração que ca come, né, faz dieta e tal. Mas você tinha dificuldade? Porque no Brasil é muito comum um PF, né, nos restaurantes, né. Principalmente pra quem trabalha fora a semana toda, né. Ninguém fica comendo refeições tão diferentes durante todos os dias, né. E aí o PF é muito comum. Que ele nada mais é de um arroz, o feijão, uma salada, uma proteína, enfim, e batata frita. Eh, e e você tinha dificuldade, assim? Porque <chuckles> Como é que você fazia? <chuckles>
Muito. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. É. Eu fa Eu eu, na verdade, hã, no Rio de Janeiro a gente, hã, tem muito não o PF, existe o PF, mas, assim, a a prática maior é o comida a quilo.

Eu estou há 4 anos aqui.
Ah. Mas então já deu para acostumar. <laughs> A
É. Já deu, mas mesmo assim eu sinto muita falta. O o engraçado é que as pessoas vão rir de mim, mas o país que eu ma que eu me adaptei melhor foi nos Estados Unidos, porque tem muita variedade de de comida, tem muita diversidade, né, cultural.
Sente falta. Aham. Hã, é.
Então eu conseguia comer hum, bom, pelo me Nova eu morei em Nova Iorque. Na cidade onde eu morei era muito ampla a assim, a facilidade que eu tinha de comer coisa boa. Tipo, a carne brasileira é boa lá de restaurante de brasileiro. É m
Ah, é tá. Hã. Ai de restaurante é brasileiro. Eu estou nos Estados Unidos agora e e você sabe você comentou da carne, pra mim também é uma tem uma dificuldade na carne. Porque os cortes são diferentes, a carne é diferente. <laughs>
Aham. Pois é, engraçado isso. Eu eu não sei se é porque eu tive essa facilidade de de morar, eh, em Nova Iorque Foi maravilhoso, assim.
É, tem Eu acho que a variedade é maior, né, em em grandes centros, assim, você tem mais opções, assim. Mas eu também não estou num lugar muito di muito diferente, assim. Mas enfim, eh, a Eu eu ainda acho diferente. Mas você foi primeiro morar nos Estados Unidos para depois na eh, na Espanha? Então
Sim. É, na verdade, eu fui morar primeiro na Itália. Minha família parte de mãe é hum, é italiana. E depois eu fui a a Nova Iorque, eh, e depois eu voltei pra Espanha, pra Barcelona.
Ah. Ah, então você tem o você tem a família italiana. Italiana tem muita relação com a comida, né?
Muito, muito, imagina.
E aí, sua mãe fazia essas Porque agora que você me contou uma novidade. <chuckles> Mas e as massas e a e a comida italiana ent
É. <laughs> A minha avó fazia pizza, massa em casa, era uma delícia. Isso eu amo, amo, amo, amo pasta, assim.
Ah. Uhum. Ah, então você teve, também, essa referência de comida de vó. <laughs>
Tive, graças a Deus, tive das duas avós e tive da mãe e foi maravilhoso. A minha tia cozinha muito bem também, foi incrível. Aprendi.
E você aprendeu? Você falou que a sua mãe cozinhava muito bem também, né. Você aprendeu? E com a sua avó e sua mãe?
É. Eu aprendi. Eu faço eu faço bastante assim, eu cozinho, mas eu cozinho também bem saudável, né. M mas eu eu sei me virar. Sempre soube, assim, sair de casa, nesse caso, pronta.
Ah entendi, que bom. E você acha que dá pra comer uma comida saudável e e gostosa também?
Ai com certeza. Eu acho que também é o hábito. É o hábito.
Hum. Hum, tá. Mas você acha que seu paladar é diferente por você ter acostumado tanto, assim, desde muito pequena? Você não é um sacrifício pra você, é uma comida que você gosta mesmo, né? <chuckles>
Talvez seja. <chuckles> É, talvez seja. Mas eu também acho que é a dinâmica de como você cozinha. Porque tem gente que tenta cozinhar saudável, mas usa muito óleo ou, eh, coloca muito condimento, né, hã, e acaba interferindo na comida, assim, né, do saudável, né. Falando nesse sentido.
Ah. Entendi.